Eh, penso che ogni volta che poi vedo qualcuna con delle scarpe marrone ai piedi mi mi torni in mente di come avrei dovuto assolutamente comprarle, perché si usano, perché sono eleganti, perché sai quando uno si fissa, no, su una cosa poi la vede da tutte le parti. Eh. <sighs>
Eh. Cioè Okay. No. Certo è così. Eh, ma poi eh, ci vuole un altro aspetto che tu puoi considerare ne nella scelta. È un paio di scarpe. che sono, che ne so molto soggette alla moda, oppure potrebbe essere un paio di scarpe abbastanza classiche e quindi li potresti usare per anni, più anni, 3- 4- 5.